Hm. Na ja, das einzige Hobby, was ich jetzt wirklich als Hobby beschreiben würde, ist wandern gehen. Ich gehe gern wandern mit meinem Partner. Ähm, ich liebe das, in der Natur zu sein, wenn's dir die ganz und wir wir wohnen zwar jetzt nicht in der Stadt, aber außerhalb der Stadt und ich arbeite in der Stadt. Und ich finde das total schön, wenn wir dann ähm, das Wetter is schön ist. Wir gehen durch den Wald wandern oder irgendwie Flor und Fauna, weiß der weiß der Mecki. Na, und es ist einfach so schön, die die frische Luft erstens mal, ähm, die Vögel hören, Tiere hören, äh, m einfach das Geräusch von der Natur, ne, von keine Autos. Ähm, ich finde es auch toll, da, wo wir manchmal wandern gehen, da kann man auch sehen, dass es da Bären geben muss, weil da haben es ja, kann man die Bärenkrallen, ähm, an den an manchen Baumstämmen sehen. Keine Sorge, wir haben unser Bärenspray dabei, aber, ähm, es ist halt <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja, ja, definitiv. Ja. Ah, okay. Mhm. Ich dachte gerade w äh, d äh, Beeren wie in, äh, Brombeeren, <chuckles> aber nein, nicht die Art. <chuckles>
Ne, nicht Beeren wie in Brombeeren, ne, richtige Bären, die einen beißen und angreifen. <chuckles>
Äh. W w wenn ich fragen darf, in welcher Region wohnst du denn? In Deutschland gibt es, soweit ich weiß, keine wild lebenden Bären.
Nein, nein, nein, ich bin ich bin in Amerika, ich bin an der Ostküste, Nordostküste.
Ah, okay. Ja, gut. Dort gibt es tatsächlich Bären. <chuckles>
Ja, da gibt's Bären. <laughs>
Wie ist es da mit, äh, Berglöwen? Gibt es die da nicht auch? Oder ist das nicht die Region?
Ähm, äh, kannst du das noch mal wiederholen, die Frage?
Berglöwen, äh, Mountain Lions in Englisch.
Berglöwen, ne, die gibt's bei uns hier nicht. Die hast du mehr draußen so im Westen.
Ah, okay, okay. Also
Ja, aber dafür haben wir hier Kojoten. Äh, wir haben Füchse.
Ja.
Hm.
Da waren wir schon fleißig in Europa. Wir haben, äh, gut dafür gesorgt, dass es im Wald nicht mehr viel gibt, dass, äh, uns zu Schaden kommen kann.
Ja. <chuckles> Ja, aber ich habe gehört, dass sie in Deutschland jetzt angefangen haben, wieder Wölfe einzuführen.
Das stimmt auch tatsächlich. Ich hatte da ta erst, äh, vor Kurzem ein Gespräch drüber. Äh, wir wir haben uns aktiv bemüht, wieder Wölfe einzuführen und jetzt schreit natürlich alle Welt rum, weil 'n paar Schafe gerissen werden, als wäre das nicht abzusehen gewesen. Es
Ja? Genau. Genau. <laughs> Genau. Man kann's nicht richtig machen, ne? Also entweder das eine oder das andere, ne?
Ja, ja. Es ist bescheuert.

Genau, zumindest ein Stück weit. Ich habe immer noch ein bisschen zu kämpfen, stellenweise, aber ich mache Fortschritte und das ist ja schon mal ein, äh, guter Anfang, wenn nicht grade der wichtigste Schritt, äh, ja.
Okay. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht und, äh, am wichtigsten ist es, sich selber zu lieben, ne? Und es ist manchmal auch das schwerste.
Mhm. Ja, definitiv. Man man kennt sich immerhin selbst am besten und man weiß, was für 'n Idiot man selber in den meisten Fällen ist. Äh, aber ja, damit muss man klarkommen lernen. Ich bin da jetzt auch verstärkt hinterher wieder. Ich habe, äh, eine sehr, sehr wundervolle Partnerin, aber dieser sehr, sehr wundervollen Partnerin möchte ich natürlich auch gerecht werden, beziehungsweise was auch an und für sich schon ein ungesundes ein ungesunder Gedanke ist, dass ich denke, dass, äh, dass ich ihr gerecht werden muss. Ähm, weil, äh, wenn sie nicht mich so mögen würde, wie ich bin, dann wäre sie nicht da.
<laughs> Ja. Genau. Ja. Genau, das
Es ist nicht so, als müsste ich mich fortwährend beweisen. Es ist aber im ja. <snorts>
genau, das wollte ich gerade sagen, ja? Sie wäre ja nicht mit dir zusammen, wenn sie dich nicht genaus mo so mögen würde, wie du bist.
Ja.
Ah, aber das ist schwer. Das ist schwer, wenn es sich das im in mal im Leben mal eingeankert hat, ist es schwer, wieder aus diesen, äh, Gedanken rauszukommen oder aus diesen Selbsteindruck, den man hinterlässt, ne? Aber es scheint trotzdem so, als ob du, ähm, der Situation bewusst bist
Aber ja, ich ge es ist in der Tat schwer. Ja, ja. Mhm. Ja. Es wird. <snorts> Ja.
und was aktiv dagegen machst. Also, das das zeigt schon sehr viel. Also, das finde ich schon toll.
Das tue ich, ja, ja. De danke dir, äh, <snorts> ich ich versuche es.
<chuckles> <chuckles>